Sí, yo principalmente, me mm, dolor. O sea, el dolor como que me lo dice todo. El dolor es el dolor en los pies, dolor en las manos, este, el mm, que me duele la espalda cuando me agacho, o o, cosas así, es ahí sí me está diciendo mi cuerpo, es necesario salir a hacerlo, o sea, buscar ese ese espacio, ¿no? Fíjate que, algo que me gusta mucho a mí, soy me gusta el agua, me fascina el agua, eh, me gusta, mm
Mm. Okey. Ajá. Ajá. Okey, haces algo de natación. Okey.
Sí, hago natación, este, llevo ya bastante tiempo a eh, haciendo natación, pero, eh, me fascina y lo disfruto bastante, solo que son 3 días a la semana, lo lo que los hago, pero en eh, algo que sí se me volvió como adictivo, es ese ese respirar en la tierra mojada, ese olor de los pinos, ese esa humedad de las mañanas, del aire que que está frío, o sea, entonces, los días que no acudo a natación, eh, salgo a caminar, y y es
Ujú. Ah, okey. Sí. Ujú. Sí. Ah, okey, es tu manera de tener ese encuentro, no con este lugar tan especial a donde van 1, o, 2 veces por año, pero sí, de alguna manera tener ese contacto con el aire, con el exterior, con la naturaleza.
Sí, eh, aten Sí.

Sí, sí, sí, eso de de, ¿sabes? O sea, mi día siempre es muy ajetreado. Entonces procuro ir así como que a paso de tortuga, sin prisa, pero sin pausa de de de ir, de de simular mi día a día, ¿no? De decir: "Okey, hoy voy a hacer las cosas en calma", ¿no? Este, y y disfrutar ese caminar, ese paso a paso, eh eh, me encanta. O sea, me me enseña a que tengo que guardar la calma, ¿no? Que por mucho que las situaciones ajá, qu
Ajá. Okey. Ajá. Que interesante, claro. Sí, sí, sí, ab a me imagino a bajarle ese ritmo, a decir todo va a estar bien, vamos a estar tranquilos, vamos a estar en paz.
Sí, sí, fíjate que algo que que me enseñó, por ejemplo, yo veo a mi mamá. Recuerdo mucho a mi papá, porque mi papá ya falleció, pero recuerdo mucho a mi papá. Y era, o sea, sus últimos años subió de peso por por un medicamento que estaba tomando, pero antes de tomar este medicamento era una persona fuerte, delgada, sana, o sea, tú veías la salud
Ujú. Okey. Ajá. ¿Activa?
Sí, él caminaba, caminaba mucho, de de hecho, su vida era así, ¿no? Era caminar del del trabajo a la casa, era, este, hacer ejercicio, jugar en el exterior, era tener contacto, me acuerdo que de chicos nos llevaba a subir cerros, ¿no? Y y explorarlos.
Ajá. Ah, guau. O sea, que ya desde chiquita tenías este, digamos, este chip, este contacto con la naturaleza, y y por eso ahora lo necesitas, ahora que siendo adulta.